Ay, fíjate que últimamente yo tengo como mucha preocupación, porque bueno, las redes sociales, es que tienen un impacto muchísimo <chuckles> ahorita actualmente, un impacto muy grande, este, y pues, es algo con lo que día a día no yo veo yo crezco, o sea, pues, no sé, ya soy muy dependiente de las redes, este, y es muy fácil como bueno, al menos a mí me pasa el compararme, me comparo mucho, o sea, veo vaya, a las influencers con sus cuerpos perfectos, o sea, su abdomen, o sea, vaya su cinturita, todo, este, y pues es muy fácil que yo me compare, que yo diga: "Chin, ¿por qué yo no tengo esta cintura por qué, yo no tengo así como que ese abdomen tan marcado, o esa cara tan lisita?" Entonces, como que su imagen corporal sí me hace como me genera mucha preocupación, mucha ansiedad porque pues, me comparo, o sea, me comparo de: "¿Por qué yo no, puedo ser a lo mejor como estas personas que veo redes?" Vaya.
Mm. Mm, oye, pues la verdad es que sí esto es algo como pues m m muy frustrante, porque además es algo que desafortunadamente le está pasando a muchas personas por toda esta exposición que hay en las redes sociales y que, bueno, con tantos filtros también hay, pues personas que se hacen muchas cirugías y que realmente lo que se ve ya no es real y bueno, pero uno estas cosas a veces no las sabe, o o las ve de otra manera, ¿no? Entonces, te entiendo perfectamente y pues bueno, mira, vamos a ahondar un poquito más en el tema para que yo te pueda dar, eh, alguna recomendación que sea más acorde, pues a tu realidad. A mí me gustaría saber primero, ¿con qué frecuencia pasa esto de que te compares?, y y no sé si tengas así como, eh, un horario o un ciertos días en los que suceda esto.
Pues sí mira, yo siento que me comparo, no es como que tenga días específicos, pero cuando me llegan a salir, no sé, vídeos y ves a las de verdad a las chavas así como súper delgaditas <giggles> con sus cinturitas y mini, y aparte su cuerpote así de cuerpo de reloj de arena así increíble, este es cuando me llego a comparar. Te digo, no es como que tenga específico, pero sí es cuando creo que me pasa más cuando veo TikTok. Que TikTok lo veo cuando digo: "Buenas noches ya me voy a ir a dormir", y me quedo 1 hora ahí acostada viendo el celular, <laughs> este, pero ahí es cuando suele como pasar este tipo de comparación, cuando estoy así viendo TikTok y me salen como, pues te digo, las influencers perfectas, es cuando más me suele pasar.
Ajá. Ujú. Ujú. Sí. Ah. Ujú. Claro. Entonces, por lo que me comentas, podríamos decir que puede ser casi diario, porque, pues, te es como que tu forma de revisar TikTok antes de dormir, ¿no? Oye, ¿y esto, ha hecho que cambies así tus hábitos, como de comida? Este, de o incluso, por ejemplo, no sé, la ropa en la que te te pones, o de decir, ay, mejor ya no salgo con per mis amigos, etcétera, ¿te ha cambiado en algo?
Ujú. Sí, sí, sí. Pues, me ha cambiado en el aspecto en donde yo digo: "Quiero ese abdomen. Voy a comer sano", y sí, por ejemplo, desayuno sano, como sano, ceno sano, pero, si se me antoja, no sé, un chocolate o unas papitas, desafortunadamente me lo como, porque soy antojadiza y viene la culpa de que, chin, tanto que me quejo y me comí este chocolate, ¿sabes? O sea, como que siento que me ha afectado en donde antes no me sentía culpable por comer lo que se me antojaba. Y ahora viene como esa culpa de que, yo anhelo, o me comparo con con estos cuerpos. Pero, cuando se me antoja un chocolate, en lugar de que vaya, me aguante, me lo como, entonces viene la culpa. Entonces siento que eso es lo que, como que me ha afectado, ¿sabes? Lo que sí siento que ya ya me afecta. <chuckles>
Ujú. Ujú. Mm. Claro. Bueno, pues mira, primero, de verdad, muchas gracias por la confianza, por compartirme esto, más o menos así con lo que tú me has dicho. Bueno, te voy a a decir, eh, algunas recomendaciones o algunas ideas y ya tú me vas a decir si es algo que resuene con ti o que a lo mejor podamos afinar. Mira, lo primero es, eh, es muy bueno, por ejemplo, que estés comiendo de una manera saludable. No es, eso no significa matarse de hambre, sino comer saludable, sentirte así satisfecha, eh, pues, comer de todos los grupos, ¿no?, proteínas, carbohidratos, grasas, etcétera. Eh, eso es importante, ¿no? O sea, que eso sea saludable y es algo muy bueno, eh, para tu cuerpo y para tu salud. Ahora, el hecho de de repente comerte al algún chocolate o algo así, tampoco te hace así como de: "Ay, es que ya no no cumplió el objetivo", y eso porque, al final, a lo mejor lo que pudieras hacer es si es algo todos los días. Bueno, decir, en vez de un chocolate, tener más a la mano otro tipo de snacks saludables. Y si es una vez a la semana, o en poca cantidad es como de a ver, tampoco pasa nada, ¿sabes? O sea, al final, em, somos así humanos, ¿no? Y mientras estés dentro del rango de lo de lo que es saludable, que no es es algo muy diferente a como uno se puede ver. Pues, mm, la verdad es que no tiene nada de malo. Ahora, también, como hablamos en un principio, el problema a veces con las redes sociales, sobre todo, bueno, TikTok, Instagram y así, es que, eh, mm, las personas desafortunadamente usan muchos filtros. Cada vez están saliendo más casos de gente que, chavitas, ¿no? O sea, de 17, 18, años, que se someten a cirugías, liposucciones, este, mm, eh, que si se hacen rellenos en los labios. O sea, son cosas que, desafortunadamente, porque, pues, también ellas han pasado por toda esta parte de de la presión social. Pues, ya lo que se está viendo no es algo real, ¿no? O sea, mm, entonces eso sí hay que tenerlo a veces como, mm, tratar de tenerlo muy claro, porque, nos estamos, este, pues, em, comparando que es algo irreal. Es como antes, que se quería tener el cuerpo de las Barbies y que en un momento se dijo: "Esto no puede ser porque, si no se romperían la columna vertebral las personas", o cosas así, pues, es lo mismo. O sea, al final estás viendo algo que no es real. Tú no sabes si tuvieron cirugías, si les rompieron las costillas, que ahora es una cirugía que se está haciendo mucho, ¿sabes?, liposucción para que se marquen los abdominales, y este, y a lo mejor una una forma a lo mejor de ayudarte con esto es cuando te salgan esas imágenes tratar de porque, al final, tú te estás dando cuenta que no te está haciendo así bien esto ¿no? O sea, puedes a lo mejor ponerle que te dejen salir este tipo de de publicaciones, o que dejes de seguir a esas personas porque, eso lo puedes regular en las redes sociales y a lo mejor empezar. Bueno, pues ya ves que esto te trabaja con este codificación y algoritmos. Puedes empezar a seguir personas que a lo mejor son más reales porque, hay mucha gente que se que se pone en su día a día, este, con cuestiones reales y que a lo mejor con hábitos saludables, pero que tú lo sientas como algo de ay, mira, esta persona puede ser, o sea, es como si fuera yo, ¿sabes? O sea, como es una persona más real que te puede hacer mejor ha hacia tu salud mental y también a tu salud física, no sé, qué te parece esto que te digo.
Ujú. <laughs> Ujú. Ujú. Sí. Ajá. Claro. Sí, realmente sí, eso que mencionas. Sí, hay muchas, pues, como creadoras de contenido que justamente se muestran sí más reales porque sí es cierto, ahorita con tanta cirugía, <chuckles> literalmente, sí, eso creo que la más famosa es ahorita la de las costillas, este, que sí, yo me comparo, pero justamente no sé por qué procedimientos pasaron estas personas y yo ahora sí que como una simple mortal <chuckles> quiero como llegar a ese tipo de cuerpo, pero a lo mejor esa persona ya pasó por la cirugía de las costillas, la liposucción, todo y yo a lo mejor me comparo a decir: "¿Cómo yo no puedo?". A lo mejor tengo una dieta muy estricta y no puedo, este, lucir como ella; pero pues ya pasaron por ciertas, pues, por el bisturí, vaya, entonces, pues, ¿cómo voy a alcanzarlas, no? Pero, si hay otras creadoras de contenido que se muestran justamente reales con un cuerpo real con sus costillas anchas, <chuckles> este, y es como, pues, a lo mejor el contenido que debo de consumir más, el como el real y el que me va a ayudar. Ahora sí que, el que me va a motivar a ser mejor, porque el otro solamente me bajonea, o sea, solamente me bajonea, de que: Cchín, ¿por qué yo no puedo?". Pero, pues, así como hay creadoras que que a lo mejor venden una imagen que, pues, sí es falsa, hay otras que pueden vender hasta tips, consejos de cómo ellas lo hicieron, pero, pues, más real. Entonces yo creo que sí voy a optar por, como dices, ya ahorita se pueden mover las redes sociales de le creo que le pones no te interesa, o algo así o dejar de seguir al creador y todo, para que justamente, pues, dejar de consumir el pues, el contenido que para mí es tóxico, a lo mejor para otras personas no, pero, pues, para mí sí puede llegar a ser tóxico.
Ujú. Sí. Jum. Claro. Ujú. Ujú. Claro, sí, y esto es, por ejemplo, lo que lo que comentabas, ¿no? De las influencers que son como más reales. De hecho, también con frecuencia, ¿no?, te empiezan a decir así como que: "Ay, no, a mí esto me costó mucho trabajo, las recaídas", o incluso te dicen así de: "Ay no, comerte uno de estos, la verdad es que no pasa nada", o sea, ¿sabes?, es como un poquito también más flexible y todo porque, pues, eso es como más eh, humano, entonces eso como tú decías, te va a motivar bastante, ¿no? Y ya en en un caso extremo, yo creo que eso sería como lo principal, ¿no? O sea, como modular esas redes sociales para que el algoritmo te enseñe las cosas que a ti te hacen bien, eh, realmente. Pero si tú llegaras a ver que es algo que a lo mejor ya, eh, se fue más adentro, ¿no?, porque toda esta parte, pues, se nos mete hasta por donde no, o sea, e en todos lados, ¿sabes? En las calles, en todo, a veces estamos muy expuestos a esto, y si ves que es algo que a lo mejor te llega a afectar más, aunque llegues a a ver a otros influencers, bueno, siempre puedes, este, hablar con con amigos o incluso con un profesional para prevenir esta parte, que ya es también un tema muy, eh, que desafortunadamente se está volviendo muy común, que es la disformia dis dismorfia, este pues, así, este eh, corporal, ¿no? Entonces, eso sería importante, ¿no? Ser como muy consciente y decir: "No, esto me está afectando y mejor hablar con un con un especialista", porque, pues, al final esto puede traer unos problemas que no es nada más la apariencia, sino ya después de salud muy importantes, incluso hasta mentales también, entonces que también luego son muy, imp bueno, obviamente son muy importantes. <chuckles>
Ujú. <chuckles> Ajá, corporal. Ujú. Sí, sí, completamente de acuerdo. Tienes mucha razón y yo te agradezco muchísimo, de verdad, tus tus comentarios, tus tips, esta retroalimentación que me diste que realmente sí necesitaba y que voy a tomar justamente muy en cuenta porque, bueno, no quiero llegar, como tú dices, a que sea un problema peor, este, como la dismorfia y así, no no me gustaría. Entonces aún estoy a tiempo para consumir el contenido correcto. <chuckles> Y yo te agradezco, yo te agradezco muchísimo tus consejos, tus tips y por escucharme, vaya. De verdad, gracias.
Ujú. No, de nada. La verdad es que gracias a ti por la confianza y yo sé que vas a lograr así, este este, objetivo y estar más tranquila. Que estés muy bien.
Igual, bye.